Bah, c'est ça, parce qu'en plus, tu vois, elle est dans une, heu, un EHPAD mec médicalisé et en fait, heu, ils ont tous 2 de tension, heu, que ce soit les infirmières, la direction ou quoi que ce soit. Et heu, au final, heu, bah là, maman, elle était dans son lit et elle recommençait à hurler, comme elle hurlait encore, il y a il y a quelques jours parce que, bah, ça se réveille. Et et puis, au final, heu, bah, tu vois personne dans les couloirs. Aujourd'hui, c'était le repas de Noël, donc, heu, beh, ils étaient tous en mode, heu heu, Noël, quoi, heu, donc, heu, à un moment, heu, je je leur ai dit, heu: «Maintenant, faut que ça bouge, sinon, heu, ça va pas bien se terminer, quoi. Heu, vous vous bougez, vous faites quelque chose, mais, heu, c'est pas à moi à appeler la la clinique, heu, ou l'ambulancier pour, heu, qu'on retrouve cette, heu, fichue ordonnance». Donc heu, donc voilà, je ma ma sœur a appelé aussi, heu, elle a elle a tapé un scandale au téléphone, donc, heu, donc voilà. Et puis, en fait, heu, bah, au final, l'incertitude, elle vient aussi du fait que, bah, on est en train de se rendre compte que maman s'alimente plus vraiment, quoi.
Ouais. Bah oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. J je comprends, ouais. Hem, mmh.
Donc heu, là, ça craint! Ca ça craint et on a peur qu'au final, heu, elle se laisse glisser comme ça, quoi, donc, heu.
Oui, oui, bah, je com je comprends ta situation, hein. Je je comprends ta situation et heu, de ce que tu me dis sur le personnel médical. Heu, est-ce que ça fait longtemps qu'elle est dans cet EHPAD là? Enfin après, je te demande ça, c'est c'est juste pour pour voir un petit peu si le suivi s'est dégradé comme tu dis, parce que les fêtes arrivent ou parce que, heu, ben, en fait ça dure depuis depuis longtemps et que peut-être, heu, changer d'équipe médicale, est-ce que c'est quelque chose de, tu sais, de d'envisageable ou pas du tout, avec l'état de ta mère?
Mmh.